Ehm, però comunque sono riuscito, no, ehm, a riportarla dicendo: "Oh, vediamo come va. Poi magari va male, però intanto vediamo".
Esatto. Cos'hai fatto quindi?
Ehm, ho cercato un attimo di migliorar la situazione, no, per quanto riguarda la cucina, gli ordini eccetera, eccetera, però pian piano siamo riusciti a a farla funzionare meglio. Poi, passa 1 anno, passano 2 anni, col passare degli anni la gente si è anche affezionata perché migliorava la cucina, no, l'organizzazione, ehm
Ce certo, con le esperienze, i tentativi e tutto, sì, sì.
E soprattutto crescevano anche i i ragazzi che stavo, ehm, sfruttando praticamente, no?
<chuckles> Va bene, bello sfruttare, è bella 'sta parola, li sfruttavi comunque, <chuckles> poveri. No, beh, certo, certo, per carità, ma immagino scusa se faccio un approfondimento, questi giovani, cioè e erano quindi interessati al mondo un po' della cucina, di preparare i piatti, immagino.
Ehm No, comunque loro eran felicissimi assolutamente di aiutare quindi <tsk> Beh diciamo che, ehm, come io ai miei tempi, erano secondo me un po' ammaliati dal, ehm, dalle serate, da come venivano organizzate, volevano far parte, no, della comunità, volevan far parte di un qualcosa. E secondo me m <clicks tongue> appunto questo spirito, no, le ha li ha, mhmm, portati a essere coinvolti molto di più di quanto, mhmm, una persona normalmente sarebbe.
Mh-mh. Ah beh, b una bella cosa infatti, il volersi sentire coinvolti nel proprio paese d'origine, quindi sì, sì, carina come cosa.